Na nalungkot siya kasi syempre parang ah
Mm. Oo nga nama.
Malungkot ang buhay 'pag wala na daw internet, nasanay sila. Tapos may baby pa na na parang nasanay na din yung baby na manood ng mga Miss Rachel yung mga ganon. So, oh, ginawa nalang in-assume nalang niya trinansfer namin yung yung router dun sa kanya. <laughs> Kasi hindi na wala hi wala ng, ah, color ang buhay pagka walang internet. <laughs> Natuwa ako dun.
Totoo, totoo po. Mm. Mhm. Oo oo. Hmm. Oo oo. Totoo. Sa panahon sa panahon po kasi natin ngayon, di ba, talagang umiikot na talaga ang ano natin sa ano eh, paggamit ng internet eh, talagang nakadepende tayo sa mobile natin sa, trabaho natin, sa entertainment natin, sa impormasyon na nakukuha natin, bibihira na lang siguro yung gumagamit talaga ng telebisyon, 'di ba, kalimitan talaga sa ano na lang eh, sa lahat na nga yung mapapanood mong movie sa kailangan konektado ka sa internet, di ba po. Eh, paano niyo naman po hinaharap or in-explain sa pamilya o kasama sa bahay kapag mabagal na talaga ang internet sa bahay natin?
Oo. Oo. Mm, totoo yu Mm. Oo, yung kain Oo. Correct, correct. Ah kanina kanina lang din bago kita nakausap, ah, bumagal din yung internet ko, hindi ako maka hindi ako makapag-call hindi ako maka alam mo yun, ang bagal-bagal talaga hindi man lang ako maka-Facebook, ah, mataas naman yung download speed niya kaya lang yung upload speed niya ang ma, ah, ma mabagal. So ang ginawa ko nag, ah, tawag, parang nag-reboot ay reboot ba ta pa din ba tawag dun yung tinanggal ko yung saksakan ng ano, ng internet para lang ma-refresh kumbaga siya. Ayon sa a awa ng Diyos, after kung mare ma-refresh, ah, bumalik naman siya sa normal na ano niya, na internet speed niya bumalik naman siya. Tapos, ah, ta timing din kasi patulog na so pinaano ko na din yung mga bata. Pero usually ang ginagawa namin, ah, hindi bihira din kasi talaga na may minsan lang na gan ano, pagka bumaba yung internet o humina yun lang ginagawa namin bunot lang tapos balik, bumabalik naman. So hindi ganon ka ano sa'min pagka talagang as in, no, i as in talagang mawawala. May minsan lang parang one-time na na halos whole day na hindi na ang hina hina talaga ng internet pero ang sabi parang may naputol or parang something may, ah, outage sa sam yun sinabi ko lang sa kanila name may may outage so so laro muna tayo sa labas mga ganong ano lang, oo. Para at the same time di ba hindi lang puro upo, ah, yung mata nasa sa sa screen at least nakapaglaro pa din sila sa sa labas. So ayon. Ikaw ba, paano paano mo naman in explain yan sa pamilya mo?
Mm. Mhm. O, okay. Mm. Opo. Mm mm. Mm. Oo. Mm. O, oo. Mm, mm mm, oo. Oo. Mm. Oo, oo, oo. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm, mm. Oo. Oh, oo. Oo. Oo oo. Oo, hmm oo. Mm. Oo. Mm. Oo, oo, ah. Oo. Oo. Mm oo. Tama, tama po. Mm.

Korek, korek. Pero, ah, dahil 'di ba sabi na da sabi mo nasa na nagwo-work from home ka, pagkaganun talaga buong araw let's say may outage talaga. Ah, pumupunta ka ba sa mga cafe or ano yung ginagawa mo? Ah, pero sabi mo may backup ka 'di ba na ano, okey ba yung data mo na backup?
Mm, mm. Mm. Mm. Mm, mm. Hmm. Ah. Oo. Oo. O, so far naman po sa ano, ah, karanasan ko okey naman siya kasi kumbaga, ah, maikukumpara ko naman kasi yung lugar namin sa nasa nasa magandang spot siya na talagang available talaga yung ano, yung signal talaga sa lugar namin ko talagang nakakasagap nakakasagap talaga siya. Siguro magkakaproblema na lang ako no'n kung talagang pupunta ako sa isang sulok ng kuwarto namin at talagang halos mahina na talaga yung signal, pero siyempre 'pag work from home ka, gagawa ka ng paraan para kung saan mas maliwanag yung signal 'di ba, talagang do'n ka pero ako mapalad naman po ako na yung lugar po namin ay talagang, um, ma available talaga yung malakas na signal po talaga, so yung backup ko nagagamit at nagagamit ko po talaga siya, pero hangga't maaari, oo, hangga't maaari po talaga yung wired po talaga ang ginagamit ko. Hmm. Mm, mm.
Mm. Mm. Ah, okey. Ah, okey. Mm. Korek. Oo. Hmm. Ah, okey, effective pala si data. Mm. Totoo 'yan. Ako kasi, ah, ang VoIP kasi a ang tawag nito, yung yung trabaho ko kasi ngayon ang VoIP although okey naman siya sa sa data, gumagana naman s yung ano namin, yung pinaka-main tool namin. Ang problema nga lang, ah, hindi siya makatawag pagka-mobile data yung gamit. Hindi siya hindi siya nagko-connect. So, puwede pwede lang pwede ka sigurong mag-update lang mga gano'ng bagay, pero maka nakaka-online pa din naman. Pero hindi ka makakatawag o makaka-receive ng tawag kasi may oo, may calls din kasi yung ano ko, yung trabaho ko. So, yung gi ang ginagawa ko, um
Mm. Mm, mm. Mm. Opo. Mm. Oo, mm. Hmm, okey. Mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. Oo, oo. Ah, okey. Mm. Oo, oo.